Naku, plano 'yun, katulad no'n nga, eh, nagpunta ako sa Boracay. Plano 'yun, kasi kumbaga, dadaan na rin lang ako do'n sa lugar na 'yun, though hindi naman talaga 'yun 'yung intensyon ko para pumunta do'n, eh, ayun sabi para kasi doon na din talaga naman 'yung sasakyan 'di ba, pauwi. So dumaan na rin do'n, kaya usually planado pagka napunta sa dagat kasi kailangang paghandaan din talaga, eh. Siyempre unang-una na 'yung suot diyan, susuotin natin, eh. <laughs>
Hmm. Mm. Ah, oh. Mm. Hmm. Oo. Tama. Oo 'di ba, oo may outfitan dapat sa ganiyan para sa ano, OOTD sa para sa selfie, sa mga photo ops, o 'di ba, oo. Ano na pe pero kumbaga 'yung pagpunta niyo do'n, ano 'yun, ah, nag-stay kayo o dumaan lang talaga?
Totoo. Naku, nag actually kasi nga sabi ko ay dadaan na rin lang, siguro mag-stay na lang ako ng isang araw. At buti nalang may nakasama akong mga kamag-anak ko din na kasing edad ka kasing edarin ko 'tsaka nag-i-intern siya that time do'n sa mga hotel do'n. So, right timing talaga at 'yun nga, kumbaga, naka libre kami ng pag-stayan kasi kumbaga nandoon na rin lang din siya, eh, at do'n kami nag-stay. Oo, oo, kaya.
Mm. Oh, 'di ba? Mm. Mm. Hmm. Ay ang ganda. Mm. Mm. Nag-stay tala oo. So anong mga na-enjoy mo do'n sa ano sa sa dagat?
Naku siyempre unang-una 'pag Boracay siyempre 'yung groto, kailangan meron kang pagkakataon na umakyat do'n at magpa-picture. Na na-experience mo din ba 'yun, 'yung sa groto do'n sa Boracay?
Mhm. Kin hindi pa ako nakakapunta, ang napuntahan ko Palawan. 'Yung Boracay talagang ano pa rin pangarap pa rin siya ngayon Kailangang bigyan talaga ng oras, gusto ko talaga ma makapunta diyan.
Oh. Oo. Actually 'yun nga 'yung dati nagpunta talaga ako do'n, mga bago-bago pa lang siya din talaga no'n. Kaya kumbaga maganda din talaga at kumbaga hindi talaga siya 'yung, alam mo 'yun, overcrowded last no'ng pumunta ako. Kumbaga talagang, hindi ka makikipag-unahan sa pag-picture. 'Di ba, minsan kumbaga talaga 'yung mga pumupunta ang dami-dami tapos talaga 'yun talaga yung pupuntahan nila, eh. Kumbaga that time, okey naman.
Mm. Ah, okey. Mhm. Mm. Ay. Mm. Hmm, ah.

Oo, ano yung groto na 'yun, parang, ah, may, ah, pi pinasadya o may nilagay silang ano doon, image lang?
Ah, image lang 'yun, at 'yun nga kumbaga ewan ko, nakita mo 'yung sa mga social media, at kumbaga pagka-sinabing Boracay, 'yun agad 'yung lumalabas eh.
Mm. Hmm, okey. Pero 'yung ano, nag-swimming ka rin, o may dala kang outfit, o bumili ka nalang dun?
Mm. Naku, sa totoo lang, kasi nga hindi naman 'yun 'yung sadya ko. So, tumama naman din 'yung outfit ko, di ko alam ba't ako nakapagdala, kasi hindi naman talaga ako magsi-swimming eh. Oo, kasi sabi ko, "Naku, baka hindi naman ako makadaan dun 'tsaka" actually kasama ko din naman 'yung magulang ko, 'yun nga lang kailangan ko lang din talagang bumalik ng mas maaga. So 'yun nga sabi ko, since na nandun na ako, dadaan na lang din ako, sabi kong gano'n. So naiwan 'yung magulang ko, dun sa talagang pinuntahan namin. At ayun nga, kumbaga nakapagdala ako pero ano lang siya 'yung parang alam mo 'yung pang-swimming na shorts, 'tsaka 'yung long sleeve, 'yung parang pang-swimming na long sleeve. Oo, oo, 'yun lang 'yung nadala ko.
Oo. <chuckles> Talagang ni-re-ready mo. Ah, okey. Ah, hmm. Mm. Mm. Mhm, okey. Ah, okey. Hmm. Oo, oo, o rash guard, parang gano'n, oo. Oo, so wala 'yung mga dress na ganun. Hmm.
Ay hindi, hindi. Oo, wala.
Okey. <chuckles> So walang ano, walang pang-selfie o pang-OOTD dun sa araw na yun, kasi hindi nakapag-prepare.